Eee, aslında şöyle oluyor: Hani yatmadan önceden çok yatarken, eee, alıyorum. Yani tabii ki gün içinde de bakıyorum o ayrı ama, eee, y yatarken, işte, hani, şey gibi geliyor: Be benim sanki hani ödül saatimmiş gibi, eee, hani herkes çekiliyor, işte, ben de yatıyorum artık; hani bir sorumluluğum kalmamış oluyor ve yatıp, eee, kendimce rahatlamaya çalışıyorum ve o sırada, eee, yani genellikle dizi, film filan gibi bir şeyler izliyorum ya da, işte, podcast olabilir. Öyle bir şey izliyorum ya da, işte, de bir şeyler dinleyip izliyorum, eee, ya da bazen, hani, oyun oynuyorum. İşte, hani, yapabileceğim her şeyi yapıyorum, ııı, telefonla, eee, ve telefonla yatağa girdiğim için de bu benim, eee, uykumu geciktiriyor.
Evet. Hı hı. Anladım. Hı hı. Ih, anladım. Tabii, yani, eee, anladığım kadarıyla uzun da şeyler yapıyorsun, yani bir podcast dinlemek, bir dizi izlemek, bunlar kısa olan şeyler değil. Hani 5-10 dakika bakayım, eee, bırakayım değil de, hani, belki 40 dakikanı alıyor, belki 1 saatini alıyor. Hani gerçekten uyku düzenini de etkileyecek bir şey, yani belki sen, işte, yatağa girdiğinde uykun, eee, olabilir ama telefonu eline aldığında ve, hani, o, işte, eee, izlediğin şeylere başladığında, hani izlemeye başladığında hani tüm uykun kaçıyor muhtemelen. Peki, eee, genelde kaçta yatarsın? Yani mesela hani 00.00'da yatıp, işte, telefonu eline alıp, hani, işte 01.00'a kadar mı, 02.00'a kadar mı? Ne kadar sürüyor o telefonu kullanman?
Evet. Hı hı. Evet. Eee, normalde şey oluyor, uuu, oğlum var, eee, okula gittiği için sabah erken uyanıyoruz. O yatıyor saat, eee, 21.30-22.00 civarı. Eee, ben de işte eğer hani yapacak bir şey yoksa o saatlerde yatıyorum ama benim uykuya geçmem, eee, bazen 01.00'a bile buluyor ama sabah da zaten 06.00'da kalkıyorum. Dolayısıyla o 5 saatlik uyku, uuu, bana yetmiyor. Eee, sonra bütün günüm çok kötü geçiyor uykumu alamadığım için. Eee, çünkü şey oluyor, mesela ben bir atıyorum, eee, dizi izliyorum diyelim, eee, ya çok heyecanlı oluyor bırakamıyorum ya da böyle gerçekten çok kritik bir yerinde bitiyor, bir sonraki bölümüne, eee, tamam bir 5 dakika, 10 dakika bakayım diyorum ama o öyle kalmıyor ve belki de öbür dizinin ya ortasına ya da sonuna kadar izlemiş oluyorum. Burada tabii ki benim uyuma saatimi, eee, çok geciktiriyor ve bu arada strese de gidiyorum. Aaa, uyuyamadım nasıl uyanacağım diye stres yaşamaya başlıyorum.
Evet. Hımm. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Doğru. Anlıyorum.